Alam mo ba, may one time kasi talaga na nagplano kaming pamilya na pumunta sa ano, sa La Union. Actually, plan na naman talaga yun. Siyempre sobrang saya, di ba? Kasi actually sa tagal ng panahon nakapag-college na ako lahat-lahat, ayun yung ano, unang beses talaga na pupunta kami nang kami lang na pamilya, wala kaming kasamang kahit ano. Kahit sino wala kaming kasama, literal na 4 kami tapos, ah, nag-rent-a-car kami para, alam mo yun, na talagang planado na eh, tapos may mga transient na din kami na ano, ah, alam mo yun, na mapupuntahan. Kaya nga lang ang naging problema, eto palang sina ano, sina mama nung nandun na kami sa La Union na nakaano, nakagala na kami kahit papaano. Yung transient pala na ano nila, na kakilala daw, kasi parang nagtagal dun sina mama dahil may business silang inaasikaso, ano, wala pa pala dun, nakabakasyon pala. So, yung ano, yung kabuuan nung unit, kasi 4 na palapag yun, 'pag wala pala yung ano, hindi siya nag-aano, hindi siya nag-a-accommodate. So, patay lahat ng ilaw. Na-stress kami kasi gabi na yun eh, gabi na kasi kami nakarating. Yes, oo.
Okey. Oo. Mm. Mhm. Oo. Mhm, hmm. Oo. Mhm. Oo. Okey. Okey. So, wala kayong tutuluyan tama ba? Parang ganun? Okey.
So, ayun, like ang nangyari talaga nun is that, naghanap kami like paikot-ikot kami doon. Siyempre hindi p hindi pa naman pala maalam si papa dun masyado dahil nga dayuhan kami dun eh, sa lugar na yun eh. So, na-stress talaga ako. Kasi parang yung biyahe na masaya napunta lang talaga sa stress, sa paghahanap. Ang ginawa kong resolusyon na nag-search ako sa social media. Pero nakaka-stress din kasi siyempre nga gabi na. Maaga pala sila talagang, alam mo yun, na nagpapahinga. So, parang nandun lang kami sa kotse, paikot-ikot kami dun. Eh paano ba mababawasan yung stress kapag nasa gano'ng sitwasyon na talaga kami? <chuckles>
Mhm, hmm. Okey. Okey. Oo. Okey. <laughs> Okey. So, nakakaano 'no, medyo nakaka-stress nga yung gano'ng sitwasyon 'no, nakaka-frustrate yung lalo na nung ang taas ng excitement mo tapos first time pa ng family niyo na mag-travel kayo tapos biglang bo ganito, di ba? Nasira yung pinlano niyo sa, ah, nang wala kayong nakokontrol. Wala kayong kontrol eh. So, ang hirap nun, di ba? Lalo na yung tutulu tutuluyan ninyo. So, imbes na mag-enjoy, napunta sa paikot-ikot, napagod, na-stress. So, well, I'm so sorry to hear that, at talagang, ah, nalungkot naman ako. Pero natural lang naman talaga yung ma-stress ka ano, tsaka yung tipo tipong madadamay lahat ng emosyon. Kasi nga may expectation ka tapos biglang bumagsak. Pero matanong ko lang 'no, meron lang akong gustong i-clarify. Ano yung mas nakaka-stress sa'yo, yung walang matutuluyan o yung pakiramdam mo na nasira ang mood mo ah, ng mood ng buong pamilya mo?
Yes. Mm. Sobra. <chuckles> Hmm. Mm. Nako pareho. Kasi, 'yung papa ko mainit 'yung ulo niya, kakalma naman sana talaga kami kaya lang, mainit 'yung ulo niya na ano, para kasing si mama nga 'yung nag-ano, nag-contact kasi doon. And then parang sinabi niya kay mama na, "Bakit kasi hindi mo muna shinure, akala ko ba sure na nandito? Eh, hindi niya nag-rereply," ganon. Eh, si mama kasi, hindi na ano, hindi na siya 'yung tipo ng tao na ma-cellphone. Kasi ang nangyayari, malabo na rin 'yung mata ni mama. So parang, siyempre na-ano kami, na-distract kami doon sa mga napuntahan namin dahil mga pagkain, gan'yan, ah, nagtingin-tingin din kami nung mga ano, magagandang beach, actually, nag-ano pa nga kami, eh, nag-stay pa din kami sandali doon sa ano may free beach kasi sila na alam doon, pinuntahan din namin, nag-dagat kami sandali. So parang alam mo yun, ang saya, eh, ang saya ng feeling, kaya inabot na kaming ng gabi pero kinagabihan pala, wala pala kaming ma-aanuhan, ah, matutuluyan, eh, siyempre pagod na, 'di ba? Nag-dagat na, eh, galing pa kami ng Manila.
Hmm. Oh. Oh, okey. Okey. Oo. Oo. Okey. Mm. Oo. <laughs> Oo nga. Mm. I see, I see, pero nung time na 'yun ba, may naramdaman ka bang guilt? Kasi feeling mo dapat masaya ka pero na-stress ka lang?
Tapos ganon 'yung nangyari. Yes meron, sobra na parang ano, may regret din na sana sinabi ko, "Sana 'di nalang ako sumama, sana nasa bahay nalang muna ako nagtrabaho." Ganon. Kasi may trabaho din ako, parang kasing sabi nila, "Eh, minsan lang to 'tsaka pamilya." Syempre 'pag ano, 'pag ganun na, tapos sina mama na talaga nagsabi, syempre kailangan ko talagang sumama, kasi ayoko naman maging KJ, 'tsaka kahit ako siyempre sino ba namang hindi gusto yun 'di ba? Gala na yun eh, aayaw pa ba ako, tapos sila pa yung kasama ko, so may mga part na libre. <chuckles> Ayun.
Mhm. Uh-huh. Mhm. Oo. Tama. Kaya nga. <laughs> Oo, tama naman yun. Mm. Dapat talaga kasama ka doon, kasi family outing siya, so hmm, curious lang ako, ikaw ba yung tipo ng tao na gusto planado lahat para mag-enjoy yung lakad? O, ikaw naman yung, ah, go with the flow ka, willing ka naman to explore or ah ah, ex ah, ik willing ka rin naman for adventure?
Yes. Mm. Gusto ko planado <chuckles> na-istress ako 'pag 'di planado, kasi parang sobrang disorganized. Lalo na, ano, ah, nagkakaroon kasi ako ng panic attack. Buti sila mama yung kasama ko, pa'no 'pag iba? Nagkakaroon ako ng panic attack kapag pakiramdam ko hindi ako pamilyar sa lugar na yun, so di ko alam saan ako tatakbo, anong gagawin ko at some point. Kaya parang ako, gusto ko, ano planado talaga, maayos lahat na parang wala akong poproblemahin. Pero yun nga, actually, di naman ako nagkaroon ng ano, ah, panic attack nung time na kasama ko sila mama kasi, kilala ko naman yung parents ko, parang sila kasi ang comfort person ko eh, ayun, so parang ano lang, may regret lang, tapos konting guilt, kasi parang, ah, pakiramdam ko 'di rin ako nakatulong. Kasi nagse-search talaga ako sa social media kaya lang, ayun nga, nag yung mga name-message namin, natatawagan, laging sinasabing, "Ay ano, pasensya na kasi wala nang mag-aano, mag-aayos dun sa ano, sa room, kasi nga ano na, sarado na" Pagod yes, oo, kasi alam mo, oras no'n, 9:00 na pasado. <chuckles> Nagpa-ikot-ikot.
Planado? Mhm. Oh, I see. Oo. Ah. Oo, siyempre. Oo, oo. Uh-huh. Mhm. Late na. Ah, oo, oo, late na nga naman kasi. Mm, mhm. Hmm, eh, La Union pa, eh, 'di ba maaga natutulog ang mga tao dun kahit ba sabihin mong ano mm, maaga sila nagpapahinga doon. Pero ngayon na nababanggit mo 'yan, 'yang ah, inaalala mo, ah, yang ah, trip ninyo. So, alin ang mas nangingibabaw sa'yo, disappointment o pasasalamat? Kasi naman na mag-kakasama pa rin kayo?
Oo, yes. Mm. Actually, both. Kasi kung si papa parang ano siya, nagha-hysterical. Parang mas babae pa talaga yung papa ko, ayan. Si mama naman kasi kalmado. Siya yung tipo na ano, na "'Wag ka na munang magsalita diyan, pa. Ako na nga, eh, ako na na nga naghahanap, eh," gano'n. Eh, ano, parang si mama din siyempre yung mga ano, 'di ba siyempre yung mga magulang, mahilig na kumausap ng mga tao kapag nagbabakasyon. Parang may nakilala pala si mama na ano, na may kakilala din siya na nag-aano ng transient tapos ayun naman na-resolve ba naman kasi yung natawagan ni mama, ah, 24/7 yung transient na yun at yung kagandahan, since nga, ah, kakilala, na-discount-an kami kasi ang sabi ni mama na, "Ano, baka puwedeng discount kasi alas-nuebe na rin naman tapos aapat lang kami, eh, ano aalis din naman kami ng kinaumagahan kasi siyempre kailangan ng mga bata mag-enjoy," gano'n. So parang dahil nga ano, sa pakikipag-usap, maayos na pakikipag-usap. Kasi si mama sobrang kalmado, nako 'pag si papa yun, baka ma magsigaw-sigaw na yun, gano'n. Oh, ayun.
Mm. Hmm. Mm. Mhm. Mhm. Oh. Mm. Hmm. <laughs> I see, I see. So, may maganda rin naman pa lang nangyari after nun, 'di ba? I see, I see, okey. Sige, ngayon mas naunawaan ko na 'no. So ganito siguro 'no, kapagka may mga delay o aberya sa mga biyahe natin at talagang unang nasasaktan, eh, yung expectation, hindi naman talaga yung plano. Kaya mahalaga na ire-remind mo yung sarili mo na hindi naman talaga nasasayang yung trip ninyo or travel ninyo, dahil lang may naging magulo sa umpisa. Minsan talaga, kailangan talaga nating huminto sandali, yun na tanggapin na, "okey, eto yung sitwasyon ko ngayon." Kapag tinanggap mo yung gano'ng sitwasyon mo sa ngayon, yeah, mas bumababa yung stress kaysa naman sa pilitin mong ayusin agad lahat. So, lalo na, na katulad no'n, nagkasabay-sabay, hindi available yung tao, wala yung tao, gabi pa, mainitin pa sa ulo si father, so tanggapin mo yung sitwasyon na yun na eto na 'yon. So, para mas bumaba yung, ah, expectation mo at mawala yung stress mo. Tsaka sa ganito kasing moment, malaking tulong kung may isang taong magiging emotional anchor. Halimbawa, ah, puwede mong kausapin kung sino man, yung isa mong kapatid or since si mama, eh, very, ah, composed, very kalmado, so puwede mo siyang kausapin. Ah, kasi kapag nagpadala tayo sa panic sa gano'ng sitwasyon, mas natatagalan yung solusyon.
Yes, oo. Yes. Mm. Yes, oo. Yes. Oo. Hmm, I see.
Hmm, kaya dapat i-a-assess mo yung sitwasyon o pangyayari para hindi ka kasi ang usually panic ka na eh. Panic ka na gusto mong makatulong 'di ba? Gusto mo rin magpahinga pagod ka na, si papa mo iniisip mo pa baka lalo magalit 'di ba? Si mama naman parang ambagal-bagal andami ang daming <laughs>
Mm. O Oo sobra. Parang halo-halo. <laughs>
Oo 'di ba? Parang gusto mo siya magalit sa mama mo pero, di naman niya kasalanan. Gusto mo rin naman magalit kay papa mo, wag kang magalit kasi wala namang may gusto. So ikaw naman 'to hanap ka ng hanap ng paraan ikaw ngayon ang na-i-istress 'di ba? So katulad ng sinabi ko sayo, ah, tandaan mo lang na mag, ah, laan kayo ng allowance sa plano para pa para sa mga aberya backup plan you know expectations na may delay. Tapos yung mindset na kahit hindi perfect pwede pa rin maging, ah, masaya. Kasi ang stress naman di ba hindi naman talaga natin naiiwasan yan. Minsan pa nga paraan yan para, ah, tumatag tayo or, ah, ma-avoid na natin yung mga, ah, future errors or flows ng ma ma-e-counter natin in the future. So ayun lang sana nakatulong sayo. Pero ngayon ba kung sa anong nung nakahanap kayo mabait naman yung natagpuan ninyo kinabukasan nabigyan kayo ng discount, tama?
Yes. Oo. Ayan, oo. Yes. Mm. Oo. Alam mo ang funny nga kasi oo, yung part na nakapunta na kami do'n na nando'n na kami parang ano na parang kumalma na siya. Tapos, alam mo yun kasi yung maganda sa ano ma marunong naman siyang mag-sorry na, "Pasensiya na ma. Kasi ano iniisip ko rin yung ano malay mo anong mangyari sa'tin dito, eh, yung mga gano'n, gano'n na. Eh, malay ba natin, eh, hindi ko naman alam yung lugar na 'to. Oh, sino nam wala naman tayong kakilala dito na matatakbuhan." Yung may mga gano'n, gano'n na rin kasing iniisip si papa. Pero afterwards naman since nga kalmado naman si mama na, "Oo, sige ano ayusin na lang bukas." Gano'n. Tapos parang do'n din parang dahil narinig ko yung gano'n mas kumalma na ako. So, parang nakatulog naman kami ng maayos do'n. Actually nagluto pa nga ako do'n kasi natuwa ako sa ano nila yung nonstick pan. May gano'n pala sa mga transient. Para kasi ang iniisip ko yung parang hotel vibes, 'di ba, na wala na tulog ka lang do'n gano'n. Pero sa kanila pag transient pala andami. May ano pa do'n ang dami pa nilang mga pa i ah, oo. Pe pero may free coffee sila, may ano pa nga may pa-Milo gano'n. Kaya sabi ko "Hala, ang astig pala dito." Gano'n. Pero ayun nga par oo.
Uh-huh, gumaan ba 'yong pakiramdam ni papa mo? Ha. Mm. Hmm. <chuckles> Mm. Mm. Mm. Ah, ob I see, I see. Oo. Oo. <laughs> Oo, oh. Oo. Ah, 'to non-stick. Oo, wala ng mantika <chuckles> Mm. Oh, okey. Mm. Marami naman palang ano Mm, mm. So, gano'n lang. So, take it easy lang. Kasi basta ang gi ang goal mo lang is to create memories hindi naman para maging perfect. Kasi, 'di ba, ang hirap kapagka masyado tayong nagplano. Tapos gusto natin perfect lahat. So, walang gano'n, walang perfect travel lagi may aberya. Buti nga sainyo transient lang yung naranasan ninyo, yung iba nawalan ng pera, yung iba magta-travel na na alam mo na huwag naman tumama sa bato naaksidente. So, nakakatakot, 'di ba? So, mas maganda yung maging grateful tayo, hindi madali mag-isip na u ay hindi talaga maging ma hindi talaga madali maging positibo sa ganyang sitwasyon. Pero pepuwede mo namang kilalanin o obserbahan pa yung sitwasyon para mas lumawak yung iyong pang-unawa. So, magkokom lagi kang magbibigay ng benefit of the doubt. So, huwag natin na i-ju-judge yung mga tao. Bakit hindi naka-comply do'n sa expectation natin? So, wala naman gusto ng may problema, 'di ba? Kaya lang minsan yung problema nagtuturo sa atin ng s ah, kung ano man ng something, 'no? Kaya tuloy-tuloy lang, ah, "Take it easy, one step at a time." Sabi nga nila. So, yun lang sana na napagaan ko yung kalooban mo.
Pero hmm. Yes. Oo. Yes. Mm. Yes. Hmm. Naku, sobra, ayan maraming, maraming salamat sa mga ano, binigay mo na advice, lalo na yung dun sa backup plan, naku, napaka-importante talaga niyan, 'yan talaga yung palagi talaga namin tatandaan, dapat may plan B kami, may plan C pa nga dapat, sa mga bagay-bagay, kasi napaka-importante talaga nun para, alam mo yun, ah, mabawasan yung stress ko, actually, hindi lang yung stress ko eh, yung buong ano stress ng buong pamilya eh. Pero ayun nga, masaya din naman at some point, ah, experience din siya, parang lesson learned, 'di ba? Na hindi naman kinakailangan na palaging, ah, galit, ganyan, kailangan lang din talaga maging kalmado para, alam mo yun, ma-resolba kung ano man yung, ah, problema, kasi di naman madadaan sa puro galit nalang 'di ba? Yung
Mm. Mm. Yes. Mm. Mm, mm. Ah, okey. Tama. Yes. Totoo naman, nakakapagod din magalit 'no, lalo na kung nasa travel kayo. Magkakaroon ka ng guilt na, "Dapat ako relax lang, kung may aberya, go lang!" 'Di ba? Para hindi masayang 'no? <laughs> So yun lang. Yes, I agree, communication is the key, so yun lang, salamat sa'yong pakikinig mo at, ah, sana maging maayos ang lahat.
Yes. Mm. Yes, communication is the key. <chuckles> Salamat din.